Heu alors parler, je trouve que c'est un grand mot parler hein. Mais on va dire je connais, enfin bon, oui, voilà, français, anglais bien évidemment, ça ça va ce n'est pas trop un problème. Heu, allemand, ça va, je me débrouille quand même pas trop mal. Et après, je vais avoir des notions bah norvégien j'avais appris parce que j'étais partie là-bas, mais alors aujourd'hui pour te parler, je t'avoue, enfin, si je m'y remets, tu vois, ça revient en fait.
Tu t'exprimes, tu peux t'exprimer dans combien de langues? <chuckles> <chuckles> OK. Mais alors, t'étais partie en vacances ou tu avais vécu quelque temps là-bas?
Mais Non, j'étais partie en vacances.
En vacances, alors tu t'es, tu t'es fixé cet objectif d'apprendre le norvégi qui est une langue complexe en plus hein.
Ah ouais mais Ouais mais tu vois, je sais pas pourquoi j'adore. Heu j'avais commencé aussi à apprendre le néerlandais parce que je devais partir là-bas. Au final, je ne suis pas partie. Mais en fait, le néerlandais c'est trop facile parce que c'est entre un mélange entre de l'anglais et de l'allemand donc franchement heu ça va. Heu
OK. Exactement, ouais ouais donc c'est un peu plus facile. C'est très drôle même à lire, je trouve, ces ces double lettres, ces heu
Oui. Oui, c'est particulier hein, mais heu
Et ouais, c'est vraiment particulier, mais c'est vrai que c'est relativement facile pour moi de le, de comprendre le néerlandais aussi.
Ouais, je trouve que ça va, tu vois, c'est pas, c'est pas le truc le plus compliqué. Et puis heu bah surtout que ouais, quand tu as des bases en anglais et en allemand surtout, franchement ça va.
C'est vrai. Norvégien par contre, c'est vraiment d'autres bases non? Je crois que leurs racines sont complètement ailleurs.
Oui. C'est un peu différent heu, après c'est pas très très compliqué.
Est-ce qu'il y a des des points communs par exemple avec l'anglais ou
Mmh fanchement, je trouvais pas trop. Mais heu
OK. Ah ouais? Moi je pensais que c'était complètement différent.
Ouais, non, j'ai je trouvais pas de fou, de point commun avec une langue que je connaissais. Bon, après, j'ai fais 5 ans de chinois aussi. Heu ça va je peux un petit peu parler.
Mmh. Ah oui, ouais ouais, et c'est une langue qui te plaît toujours aujourd'hui?
Aujourd'hui, je le pratique pas, donc heu et puis j'ai pas forcément envie d'y aller. <chuckles> Mais heu, avant, j'aimais beaucoup la culture chinoise et tout, j'y suis allée, je suis partie en voyage, j'étais censée partir heu 4 mois heu là-bas pour habiter et et étudier, mais il y a eu le Covid. Donc, en fait, parti de ce moment-là, du coup, tu vois, j'ai plus pratiqué.
D'accord, ouais. Ah oui, ouais d'accord, donc c'est